अ, बिल्कुल अ, बहुत सारे जैसे आप सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ हैं, जहाँ पे आपको सिखाए जाते हैं फ़्री फ़्री में। अ, वेबसाइट हैं जैसे कि और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब वगैरह भी है। बहुत सारे ऐसे उसमें <smacks lips> जो है अ, बहुत सारे आज के समाज में पढ़े-लिखे लोग जिसको जॉब नहीं मिल पाता तो वो अपनी अपनी शिक्षा जो है यहीं पे आके बाँटते हैं, है ना? तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएँगे, पर ढूँढना पड़ेगा आपको जानकारी बिल्कुल यहाँ से अच्छी जानकारी मिल जाएँगी कि कैसे इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए और किस प्रकार से अ, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में भी आपको मिल जाता है। अ, बड़े-बड़े जो है साइबर क्राइम एक्सपर्ट जो रहते हैं वो भी आपको आके बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि इन इन सारी चीज़ों से कैसे बचना है आपको। अ, तो बिल्कुल वो सारी चीज़ भी आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। है ना?
जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। सही कह रहे हैं। हाँ। सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ, सही कह रहे हैं आप। कहीं न कहीं आपकी बात बहुत सही लगी मुझे कि अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हमें दूसरों से लेना चाहिए, कहीं न कहीं यूट्यूब से देखना चाहिए या इधर-उधर से मतलब देखते रहना चाहिए और होता ये भी है ना कि अ, कई बार हमें लगता है कि हम बहुत पढ़े-लिखे हैं और हमें सब कुछ सब चीज़ का ज्ञात है। लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें होत हाँ, ये ये जो है ना ये विश्वास में भी कई बार लोग ठग जाते हैं कि यार हम तो पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारे साथ थोड़ी होगा। तो वो मुझे लगता है थोड़ा-सा ना वो अज्ञान अहंकार भी है लोगों का और वो मतलब अगर खत्म हो जाएगा और हम अगर सीखने के भाव से जो चीज़ों को देखते रहेंगे। क्योंकि ये जो तकनीक है, ये हर दिन इसका विकास हो रहा है तो हर दिन कोई नई चीज़ आ रही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको स ख सब चीज़ के बारे में सब कुछ पता हो। तो मेरी तरफ से ये जो प्राइवेसी हमारी भंग हो रही है खतरे में, इसके ऊपर हमें खुद भी चीज़ें मतलब कदम उठाना चाहिए। वैसे एक बात एक बात मैं कहूँगा आपके साथ बात करके ना मुझे काफ़ी कुछ सुन सीखने भी मिला नया जो मुझे नहीं पता था। है ना? आशा है आपसे ऐसे ही मेरी बात होते रहे।
हुँ। जी। बिल बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ। हाँ, ये भी है। जी, जी। डूब जाते हैं। <chuckles> जी, जी। हुँ, हाँ। हुँ। उहुँ। जी, जी, जी। वो तो है। हुँ, हुँ, हुँ।